Yıldızları izlemek için en özel anın neydi?
Yani, şimdi sen böyle sorunca aklıma sadece bir an geldi. Eee, çünkü böyle yıldızları izlemek gibi romantizm aslında çok da yani hayatımda e yeri olan bir şey değildi. K arkadaşlarımla Hı.
Bir saniye yıldızları izlemek romantik bir hareket mi sence yoksa bilimsel bir şey olarak da değerlendirilebilir mi?
İkiside tabii ki ama, şimdi, sosyal hayatta "Hadi gel yıldızları izleyelim." dediğinde bir bir bir böyle, hani, bir ambiyans romantik a şeyle söylenir genelde, hani, bakalım, eee, i inceleyelim gökyüzünü, astronomik olarak hani bunu değerlendirelim birçok olmaz ya. <chuckles> O yüzden.
Anladım. Hı hı. Tamam, o zaman önce romantik kısmını konuşalım. Peki.
Tamam. Eee, e, Kabak'a gitmiştik arkadaşlarımla. Üniversitedeydim, üniversiteyi bitirmiştim belki o ya, ya, o yıl son sene ya Kabak'a gitmiştik ve çok yıldızlar. Ya, efsaneydi çok güzel bir akşamdı. Yakamoz vardı, kimse yoktu, biz vardık. Çok eğlenmiştik. Her şey çok güzeldi yani.
Hı hı. Harika. Peki biraz daha detay, eee, verecek olursan, eee, işte denizin kenarında eminim ki, eee, açık bir gökyüzü ama neler gördün? Y hangi yıldızları gördün? Tanır mıydın yıldızları ya da orada bilen birileri var mıydı o yıldızları?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Eee, yıldızları bilen birileri, yani, bu du var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Çünkü yıldızlar üzerinden çok bir diyalog geçmedi. Ya, o kadar güzeldi ki zaten, hani, o o o o bu bu şeklinde bir şeye de giremedik yani çok, o an çok büyüleyiciydi. Hani, öyle didaktik bir yere açıkçası girmedi muhabbet, çünkü sadece biz vardık, sahildeydik, hava mükemmeldi. Ne soğuk ne sıcak, yani her şey böy eee, böyle benim hayatımda çok az an vardır. Her şey gerçekten olması gerektiği gibiydi yani bir daha iyisi olamazdı. Sinek bile yoktu mesela. Çok güzeldi.
Anladım. Hı hı. Hı hı. Peki, gözlem sırasında, eee, hani şöyle bir inanış vardır ya, kayan bir yıldız varsa, işte bir dilek dileyelim. Öyle bir an yaşamış mıydınız?
Hı hı. Evet. Eee, yıldız kaydı. Evet ve hatta böyle ya yakamoza yakın bir şey de vardı galiba ama o o o aynı gece miydi orasını çok hatırlamıyorum. Eee, yani çok net görünüyordu yıldızlar ve böyle çok temiz... Sanki hani böyle yeni çizilmiş, daha boyası kurumamış gibiydi. Ben ilk defa o kadar m m yani o kadar kaliteli, şeyi yüksek çözünürlüğü yüksek bir gökyüzü gördüm diyeyim.
An Çok aydınlıktı. Peki, genel olarak yıldızları ve hani o ortamı anlatıyorsun. Peki bir dilek diledin mi? O anda istediğin bir şey var mıydı? İnanır mısın böyle şeylere? Kayan yıldızların işte, eee, uğur getireceğine ya da o dileği gerçekleştireceğine falan inanışlar vardır normalde. Senin de var mıdır böyle inançların?
Evet. Hı hı. Evet.